فعلًا ال ال الفنان لمّا يكون مَر بتجربة حزينة وهو بيغني أغنية حزينة، آآ، بي بي بيوصّلها وبيوصّلها بسرعة جدًا، وبتوصَل وبتخش القلب. وعبدالحليم حافظ يعني إيه، هو ليه كلّ الأغاني المت متنوع يعني، يعني بيغني أغاني مرحة فعلًا ليه أغاني مرحة، وليه أغاني حزينة كتير، ويمكن ده كتيرة أوي، وليه أغاني وطنية، كلّ كلّ لون من الألوان اللي غناها عبد الحليم، بتوصَل و و و وبتأثّر في الجمهور وبتعلِّم فيه، وبتفضل ت و فترة طويلة بيفضل ط الجمهور فترة طويلة متأثّر بيها، بس أكتر حاجة كانت بتأثّر في الناس من عبدالحليم الأغاني الحزينة، لإن هو مَر بتجارب حزينة، فبالتالي إيه، بيح ح بيحق ان حاسس حاسس بمعاناة الناس فبيوصّل المعاناة دي للناس، ب بفنُّه وبصوته وكده. ويمكن ليه كمان أغنية حزينة برضه أنا باحبها جدًا و وبرضه المقدّمة بتاعتها ب ب مؤلمة أوي، اللي هي أغنية موعود، أ أ بدايتها بتكون آه ت ت تخيّلي كده آه ال الكلمات بتبدأ إيه، بتقول "موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي، موعود ودايمًا بالجراح موعود يا قلبي، لا بته ولا بتهدى ولا بترتاح، في يوم من من الأيام يا قلبي." فيعني برضه عبدالحليم كان كان خطير، حتّة الحزن وال آه، يعني آه يمك
امم. ياه! إمم. أكيد طبعًا. معاك حق فعلًا، فكرة إن أنت تتأثّر بيه وتتأثّر بالكلمات حتّى، أو حتّى ستايل الأغاني اللي ممكن يكون بيأديه، مع الأداء نفْسه إن هو أصلًا بيتأثّر في الأداء، يعني في فنانين كتير جدًا ممكن يغنوا أغاني حزينة، وما تحركش مشاعر اللي قدّامهم، أو ما توصلش للناس أصلًا.
آه بالفعل يمكن جايز عشان مش هو مش- مش عبقري في الغُنا ولا حاجة، لأ يمكن عشان هو مش حاسس الأغنية، والتجربة دي ما مَرش ب مر ما آآ تجربة حزن أو كده، فتقريبًا ما بتعلِّمش أوي وما بتوصَلش أوي، هو بيبقى فنان حلو وكلّ حاجة، بس جايز عشان هو ما ح ما حسّش بالمعاناة فما بيوصّلهاش كويس. آآ، سبحان الله هي بتبقى كده، خلّي بالِك بقى إحنا يعني يمكن قلبنا الجو كده مع بعض جو كئيب ومود حزين، بس لأ برضه كلّ واحد بيحب الأغاني الفرايحي، ويمكن عبد الحليم بالذ آه، عبد الحليم
مضبوط، آه. أكيد. <laughs> أكيد طبعًا، طيب قُل لي الأول قبل ما نتكلّم عن الأغاني الفرايحي يعني، أنت لمّا بتتأثّر بأغنية لدرجة إن أنت ممكن تبكي قدّام الأغنية، بيفرق معاك الناس اللي حواليك، يعني بيفرق الناس معاك اللي بقى تقعد تبُص لك وتقول لك أنت اتأثّرت من أغنية معيّنة، والّا بتفضّل إن أنت تحتفظ بالشعور ده لنفْسك؟
إمم.